そうなんですよ。あのテニスってグリップがね、3種類もあって。
はいはいはい。あ、そんなにあるんですか？
自分自分の何でしょう、フォアハンドって言って、右側で打つ時と、ネット近くでボレー
はいはい。 はいはいはい。
をする時と、バックハンドって左側でする時の、その3種類全部テニスのグリップって違うんですよ、持つところが。
ええ、そんな違うんですね。細かいですね。
そうなんですよ。なので、初心者がやるとテニス、ボール絶対入らないじゃないですか、テニスコート内に。
いや、そうですよね。
うん。
なんか持ちづらいってゆうのありますよね。
なので、そのグリップをまず思い出す
はいはいはい。
だけでも一苦労だったし、で、私が習ってた時私が大学で習った時のグリップはもう違うんですよ。今はもう。その、あ、昔はそうだ、む大昔はそうだったけどみたいなコーチに言われて。
はいはいはい。 はいはい。 あ、うん、持ち方が全然変わってるってことですか？なんか、時代とともに。
あ、そこが違うんだも そうなんです。今はね、もう、昔はあの、技？いろんなショットをやってドロップショットだったり、スライスだったりっていうのでやってたんですけど、今はもうスピード重視、トップスピンっていって。
ああ、はいはいはい。 はいはいはい。 はいはい。 あ。 結構、ほんとに。はいはい。本当にガチなテニスって感じですね。
それ重視のテニスになってますね。